Kalau yang, eee, ritual khusus sebenarnya tidak ada hanya ya, pastilah gosok gigi semua kan ritual sebelum bangun tidur, eh sebelum sebelum pergi tidur lah ya, bersihin muka, apa semua gitu. Eee, hanya saja aku mencoba untuk, mmm, menghindari telepon, atau tablet, atau benda-benda elektronik lah ya, eee, agak dijauhkan gitu sebelum tidur. Entah di-charge di tempat yang agak jauh, dari tempat tidur, jadi tidak ada keinginan untuk, eee, main hp lagi, gitu kan. Eee, dan aku usahakan untuk selalu tidur di jam yang sama.
Mhm. Iya. Bud eee, tidur, iya. Mhm. Oke. Mhm. Mmm. Mhm. Mmm. Oh, oke.
Jadi tidak tidak berubah-berubah gitu. Supaya badan ini, terb terbiasa, jam biologisnya itu terbiasa jam berapa tidur, dan, jam berapa bisa bangunnya pagi, gitu. Tapi ya ada beberapa hal, kadang, yang mempengaruhi, eee, tidak bisa tidur nyenyak. Misalnya nih contoh ya
Oh. Mmm. Mmm.
kalau, eee, seharian itu habis ada aktivitas yang bikin, eee, tubuh ini capek gitu.
Iya.
Kalau yang capek-capek biasa tidur enak, tapi kalau capeknya yang kebangetan itu biasanya justru, eee, apa, badan pegel gitu kan ya, justru tidurnya nggak bisa enak, karena sakit gitu badannya, gitu.
Mmm. Oh.
Jadi, aku usahakan, kalau memang aku capek sekali setelah aktivitas, aku usahakan tidur sebelum tidur mandi air hangat, gitu.
Mhm. Oke, ngelemasin dulu ya, otot-ototnya. Oke.
Heeh. Iya, jadi mandi air hangat gitu kan, terus eee, itu lebih enak sih buat aku tidurnya. Tidak setiap hari aku mandi air hangat sebelum tidur, hanya saja kalau aku merasa seharian itu capek, gitu kan. Karena terlalu banyak aktivitas, badan kerasa pegal, baru aku, eee, inisiatif untuk mandi air hangat dulu sebelum tidur, gitu. Kalau Mbaknya? Mhm?
Mmm. Oke

Eee, ya kalau aku itu kan, sudah hafal, itu adalah bawaan kalau mau datang bulan, jadi aku tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi selama 1 minggu itu ya aku biarin begitu. Nanti setelah itu lewat, masanya akan kembali normal sih kalau aku, gitu.
Oke. Mhm. Oh, oke. Nah, kalau aku mhm?
Jadi tidak ada, de penanganan khusus kalau aku.
Oh, oke. Kalau aku sebenernya ini, Kak, eee, mungkin, eee, penyakit mental berpengaruh ya, Kak, ya. Kalau misalnya sedang stres atau depresi, eee, itu memang cenderung susah tidur, begitu. Eee, jadi, eee, ya itu tidurnya terpotong terpotong, kebangun terus, eee, setiap berapa jam sekali begitu. Iya, jadi, eee, dampaknya
Mhm. Iya. Oh, oke seperti gimana? Oh, Iya, ya ya. Betul. Iya. Terganggu. Mhm. Betul. Iya. Iya. Karna ada yang mengganjal ya.
Betul, Kak, ada yang mengganjal. Jadi, dampaknya ya itu, pas pagi-pagi bangun, eee, badan udah pasti kayak apa ya, kayak nggak enak gitu. <chuckles>
Heeh. Mhm. Iya? Nggak enak. Iya, heeh, masih apa ya, nggak nggak penuh gitu loh. Eee, bangunnya itu nggak 100%. <chuckles>
Mhm. Iya, betul, Kak. Nah, kalau, eee, menurut pengalaman Kakak, tidur yang cukup ini bisa membantu Kakak menghadapi stres atau masalah nggak?
Heeh. Iya? Eee, secara langsung tidak langsung bisa, karena begini kalau kualitas tidur itu bagus, eee, pagi kan bangun badan juga seger kalau, eee, ba bukan badan aja yang segar. Jadi, eee, pikiran tuh juga ikut segar gitu loh. Kalau badannya enak, seger, kan pikiran juga otomatis seger dan bisa berpikir jernih lagi, gitu menurut aku, sederhananya begitu sih. Jadi kalau, eee, tidurnya yang kurang atau tidak berkualitas
Mhm. Iya. Pikiran. Mhm. Hmm, oke oke.
se sekalipun tidak punya masalah atau sedang tidak depresi pun, kalau tidurnya itu nggak enak, nggak nggak berkualitas, bangun juga pikiran kan jadi nggak enak tuh.
Mhm.